Ya, benim, eee, şöyle bir durumum var. Eee, bir kız arkadaşım var ve biz, eee, onunla, eee, hep, böyle, bir, sürekli, eee, "küs, barış" gibi bir durumumuz oluyor ve ben artık, eee, belli bir noktadan sonra, yani, bu, eee, durumdan bayağı bir sıkılmış durumdayım ve onunla, <exhales> yani, iletişim konusunda, eee, yaşadığım problemleri çözmek istiyorum ve, eee, yani, daha net bir şekilde ilerlemek istiyorum. Eee, <exhales> yani, bu konuda ıy onunla, eee, bunu nasıl belirleyebilirim? Nasıl konuşabilirim? Beklentilerimi ona nasıl anlatabilirim? Bu konuda seninle biraz konuşmak istedim. Eee, belki varsa tavsiyelerin de, eee, çok iyi olur.
Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. Aslında baktığın zaman, eee, kız arkadaşınla sahip olduğun bir sıkıntıyı, belki de bir iletişim sorununu, çözmek istiyorsun. Eee, öncelikle şunu merak ediyorum: Eee, bu konuda bir sıkıntı yaşadığını ne noktada fark ettin ya da, hani, net bir örnek var mı, başınıza gelen bir şey, bir olay var mı?
Evet. Imm, tabii ki. Ya, şöyle, eee, ya, genel olarak onunla, eee, iletişimimi şey yaptığımda, eee, aslında ikimizin de bazı konularda, eee, net olduğumuzu düşünüyorum ama, eee, örnek vermek gerekirse, işte, mesela, işte, geleceğe yönelik düşüncelerimiz. Çünkü onun da yaşı, benim de yaşım, eee, birazcık birbirine yakın ve, eee, yani, hayattan beklentilerimiz de daha, böyle, ciddi şeyler üzerine. Yani, eğer bir ilişki başlayacaksa, eee, yani, ciddi bir şey olacak şeklinde düşüncesi var. Ama, eee, <exhales> yani, o bazen, böyle, eee, yani, kararı mı değişiyor ya da hayat tarzı mı, bilemiyorum. Eee, belki burada şey de olabilir, yani, eee, ben şimdi Türkiye'den, eee, Portekiz'e taşındım 1 yıl önce ve kız arkadaşım Portekizli. Arada bir dil dil farkı var, kültür farkı var. Acaba, diyorum, bazen ben kendimi ona iyi ifade yani, sonuçta biz ortak dil İngilizce konuşuyoruz ve oradan anlaşıyoruz. Acaba, diyorum, yani, ben kendimi ona aktaramıyor muyum? O, beni anlamıyor mu? Eee, çünkü ben, eee, <exhales> yani, şey konusunda, hayat konusunda çok disiplinli olmak istiyorum. İşte, sabah kalkma saatim olsun, işte, eee, eğer bir yere gideceksem çok programlı olmam lazım gibi. Ama o, bu noktada biraz daha, böyle, eee, yani, o an karar veren, eee, insanlardan. Yani, o an canı ne yapmak istiyorsa şuraya mı gitmek istiyor, "Tamam, hadi gidiyorum." şeklinde. Daha böyle plansız, programsız. Ama, işte, ben de, eee, yani, sonuçta çalıştığım bir işim var, ekstra yaptığım iş var ve, yani, plansız, programsız olmak bayağı zorluyor beni. Eee, çünkü ertesi gün, eee, işe gitmem gerekiyor, bir şey oluyor vs. Ya, bunu ona, eee, çok iyi bir şekilde anlatmam lazım ama, eee, bilemiyorum nereden başlayacağımı.
Tamam. Hı hı. Peki. Evet. Tamam. Hı hı. Çok haklısın. Hı hı, evet. Aslında bu konuda çok haklısın, beklentilerin de gayet makul ve senin bir planının programının olması lazım, çünkü çok yoğunsun ve bu yoğunlukta eğer bir plan program yapmazsan bir şeyler eksik olacak, yani. Eee, ya belki de, eee, güzel beslenemeyeceksin ya belki de, hani, kişisel bakımına dikkat edemeyeceksin. Bir şeyler yolunda gitmeyecek çünkü çok yoğun. E, baktığın zaman da kısıtlı vaktin var ve plan program yapmak istiyorsun. Keza bu belki de, işte, bu kız arkadaşınla bir plan yapacağın zaman da bazen bazı şeylerin önceden belli olması, eee, s sana da saygı gösterdiğini de, eee, saygı duyduğunu da gösterir aslında. Çünkü senin bu zamanına, çalışmana, işte, o kısıtlı vaktin olmasına saygı duyması, seni mutlu eden bu durum. Seni gerçekten anlıyorum bu konu Peki, eee, bu hâlde, eee, kız arkadaşınla hiç konuşmayı denedin mi? Ya da bu konuşma nasıl geçti?
Doğru. Kesinlikle. Evet. Yani, eee, konuşma şeklinde olmadı da, yani, eee, şeyden bahsettim. Ya, birazcık böyle tartışma modu gibi oldu diyebilirim. Yani, bu durumdan aslında çok da, eee, mutlu olmadığımdan bahsettim. Eee, tabii ben o şekilde düşün yani, söyleyince, eee, o da biraz savunma moduna geçti. Eee, o da, işte, yani, şu anda, eee, hayatını yoluna koymaya çalıştığını ve, işte, kendi hayatındaki problemlerden bahsetti. Ya, ona da hak verdim. Eee, sonuçta herkesin kendi hayatında problemleri olabilir. Ama işte, eee <exhales> yani, eee, bu durumu, eee, şey yapamadığımız için, mesela, eee, şöyle bir şey oldu: İşte, bir gün, eee, işte, buluşalım, dedik ve, işte, o gün, eee, f ya, belki sabaha kadar, işte, ç eğlendik, arkadaşlarımızla takıldık ettik ama, eee, ben, belli bir noktadan sonra ya bunu kaldıramıyorum çünkü, eee, çok yorucu oluyor benim için. E, o belki, eee, biraz daha enerjik olabilir benden. Eee, ama, işte, yani, kü ertesi günüm çok kötü geçiyor, uyku düzenim bozuluyor ve tekrardan adapte olamıyorum buna. E, tabii ben buna, bu şekilde söylemedim ama, yani, işte, bütün haftamın içine ettin, şe tarzında oldu. O da birazcık, böyle, kavgaya döndü. Eee, sonrasında da, yani, bir çözüm bulamadık. İşte, o şey yaptı, eee, yani, daha dikkat edeceğim, dedi. Ben, eee, daha dikkatli olacağım, dedim ama, yani, eee, sonrasında yine çok da başarılı olamadık.
Hı hı. Evet. Hı hı. Tamam. Hı hı. Tabii. Hıı. Evet. Anladım. Yani, aslında burada net, açık bir örnek de verdin aslında. Eee, baktığın zaman burada senin de çok katılmak istemediğin ve sonrasında pişman olduğun bir plan söz konusu ve devamında aslında bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirme, eee, şeklin de birazcık belki de, eee, hani, sert olmuş gibi gözüküyor, böyle bir söylemde bulunman. Ama ona rağmen, eee, kız arkadaşın senden özür dilemiş ve değişmek istediğini söylemiş. Şimdi, burada şu çok önemli, kız arkadaşın bunu söylediğinde gerçekten de sence durumu analiz edip durumun farkında mıydı? Yoksa, sadece o an seninle tartışmak istemediği için ya da aranızın bozuk olmamasını istediği için bir, böyle, geçiştirme şeklinde miydi?
Doğru. Anladım. Bi yani, eee, tam emin değilim ondan. Ya, bazen, eee, böyle içten içe, eee, ya, onun da bir düzene girmek istediğini anlayabiliyorum. Çünkü bazen konuşmalarından çıkıyor işte, “Eee, yoruldum, bir düzene girmem lazım.” tarzında konuşmalar yapıyor ama tabii bu biraz yüzeysel. Eee, yani, belki benden şey bekliyor. Yani, hani, böyle, ilişkide, eee, liderlik olayı vardır ya, biz biraz daha böyle, yani, eee, lidersiz gibi bir şey, yani. O da bir şey söyler, ben de bir şey söylerim. Eee, "Kafamıza yatıyorsa olur." şeklinde. Ama, belki şey mi, diyorum. Acaba, yani, biraz daha böyle liderliği elime alıp, eee, şey mi, yani, daha böyle yö ilişkiyi yönlendiren kişi olmamı mı istiyor benden? Eee, çok emin olamıyorum bu noktada. Eee, konuşmalarımızda da yani, eee, gerçekten, eee, bunları bana anlatırken, eee, bazen şey diyorum, yani şeyde kalıyorum aslında, eee, ikilemde kalıyorum. Yani, emin olamıyorum. Emin olamadığım için de aslında kendimi ifade ed ederken bazen çok zorlanıyorum. İfade edemediğimde de, biriktirdiğimde de, bu sefer, eee, kavgaya, tartışmaya dönüyor.
Evet. Hıh. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hımm, çok haklısın aslında burada. Bu hislerin birikmesiyle, eee, ve, hani, burada kız arkadaşının da bir noktada değişim, iii, istemesi ve bunu dile getirmesi belki sana bu ilişkiye bakış açın noktasında da, eee, hani, farklı bir bakış açısı sunuyor. Şimdi, baktığın zaman bu ilişkide senin belki de birçok beklentin var. Ama kendi düzenine, planına sadık kalmayı çok önemsiyorsun ve partnerinin de burada düzenli bir hayatı, ııı, olması senin için önemli. Belki de, burada partnerinde şöyle bir nokta var. Hani, senin bu düzenli hayat isteğini bildiği için belki de kendisi tarafında böyle bir değişime, eee, eğilimi olduğunu göstermesi senin onun hayatında daha uzun kalacağını belki de düşündürüyordur. Şimdi, bu konuda şunu da düşünmek lazım, senin beklentilerini az çok bahsettin. Peki, sence partnerinin beklentileri neler bu ilişkiden?
Evet. Doğru. Yani, eee, beklentileri... Ya, bence ciddi bir yöne evrilmek. Ama, eee, <exhales> yani o noktada, eee, isteğinin olduğunu ben düşünüyorum ama bazen onun da ikileme düştüğünü, yani, belki şey yapıyordur, ciddi bir ilişkiye girmekten çekiniyordur, korkuyordur, eee, bu tarz şeyleri olabilir. Eee, çünkü, yani, ciddi bir ilişkiye girdiğin zaman artık sorumluluk başlıyor ve, eee, yani, eğer daha önce mesela ilişkilerde travma yaşadıysan, eee, problemli ilişkiler yaşadıysan, ya, o eski şeyleri de aslında üzerine, yani, bir şey yapman gerekiyor. Yani, eee, pro hata yapmadan doğru bir şekilde, işte, partnerinin de, eee, saygı, saygı çerçevesinde ilerlemen gerekiyor ama, eee, bazen bu çok zorlayıcı olabiliyor. Çünkü, eee, tekrardan aynı hatalara düşersen insan çekiniyor. O şeyler geliyor aklına. Belki bu tarz durumlar yaşıyor olabilir. Çünkü daha öncesinde çok sıkıntılı, eee, ilişkiler yaşadığından bahsetti bana ve, eee, o yüzden de yeni birisine güvenmek, eee, çok zorlayıcı olduğundan bahsetti. Acaba, diyorum, yani, kendi, eee, ona karşı olan, eee, güvenimi artıracak bir şey mi yapsam? Niyetimi daha böyle belli edecek... Eee, daha, böyle, işte, ilişkiye, eee, daha böyle, eee, önderlik edecek bir moda mı girsem? Eee, diye soruyorum kendime. Ama, işte, bu noktada, eee, yani, bunu, ona nasıl aktarabilirim, bu iletişimi onunla nasıl kurabilirim? İşte o noktada çok sıkışıyorum. Yani, eee, bu genelde kavga moduna girdiğinde e, bir sonuç alamıyorsun. Çünkü kavgadan, eee, hiçbir şekilde, yani, kimse bir şey alamaz büyük ihtimalle. Ama, eee, yani, onunla oturup, böyle, işte ciddi ciddi konuşmak da faydalı olur mu? O ndan da emin değilim. Ama yani, o adım adım mı ilerlemek lazım, yoksa, eee, <exhales> yani, daha mı, eee, böyle, yani, şey yapmak gerekiyor, onun psikolojisini anlamak gerekiyor? Emin değilim açıkçası.
Hı hı. Kesinlikle. Evet. Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Hı hı. Evet. Doğru. Hı bi Evet, eee, aslında durumu güzel de özetledin baktığın zaman. Eee, şimdi burada işleri bir tık daha ciddi bir noktaya, eee, koymak işe yarayabilir. Çünkü partnerinin eğer bu noktada gerçekten de geçmişte kötü tecrübeleri varsa, eee, bu, şu anki ilişkisini de etkileyebilir. Belki de şu an seni kaybetmekten korkuyor. E, dolayısıyla bir yandan da kendini gerçekten bulmaya çalıştığı bir dönemde de olabilir. E, aynı zamanda, eee, birtakım istekleri varken, hani, senin sevdiğin şeyleri de yapmaya çalışarak aslında seni de kaybetmek istemiyor olabilir. Birazcık karışık bir dönemde olduğu olduğunu söyleyebiliriz. Bununla beraber aslında sen bu kişiye karşı ne hissediyorsun? Bu kişi, gerçekten de senin sevdiğin, gelecek bulabileceğin, hani, eee, ileride ciddi bir ilişki kurabileceğin biri mi? Eğer gerçekten de böyle birini böyle biri olduğunu düşünüyorsan bu konuda sanki bu ilişkiye birazcık yatırım yapma yapman lazımmış gibi duruyor. Bu yatırım da birazcık sabır ve birazcık da belki de sevgi vermekle, kendini birazcık da açmakla olabilir. E, şimdi baktığın zaman bazı konularda saygı beklemekte çok haklısın. İşte, eee, beklentilerin olması, sınırlarının olması ama karşındaki kişi de bu da bu tarz durumlarda birazcık hassas bir insansa, eee, ister istemez de bir tarafın birazcık daha alttan alması gerekiyor. E, burada da eğer birazcık daha makul olan insan sensen eğer, işte o, eee, sorumluluk alma noktasında sana birazcık görev düşüyor gibi. E, burada tabii şunu da, eee, bilmen lazım. Eee, kız arkadaşının bu davranışı zamanla sen ona sabır gösterdikçe ve verdiğin sevgiyle güvenle beraber de değişmesini beklemen en normal, en doğal da hakkın.
Evet. I Olabilir. Evet. Anladım. Doğru. Evet. Anladım. Ya, evet aslında çok doğru söyledin. Eee, özellikle bu, eee, yatırım yapma konusu duygusal anlamda, eee, çok mantıklı geldi bana. Eee, bunu sorgulayacağım. Ya, bu arada, bayağı bir <chuckles> rahatladım seninle konuşunca. Eee, verdiğin tavsiyeler de hepsini deneyeceğim. Umarım faydalı olur ilişkim için.
Umarım. Ne demek. Ne zaman istersen ben buradayım. Görüşmek üzere.
Tamamdır, görüşmek üzere.